Пыль с него немножко убираю, то есть, э, у нас есть такой мини-пылесосик, очень кстати вот советую, <chuckles> от отличная штука, пока не было, я прям не знала. Такой вот, чтобы не вытаскивать весь этот агрегат на большой палке. А такой вот да. Вот ручной мини-пылесосик, которым там если что-то маленькое там просыпалось, можно собрать быстренько. Вот с этим пылесосом, он прям у него на столе и лежит. Я вот подхожу, вижу, что там крошки лежат там какие-то, если там какая-то булочка с чайком перед компьютером кушалась. И вот, э, пылесошу. Если там протираю каким-нибудь средством, ты знаешь, так, э, не знаю, э, подняла стопочку каких-то бумажек, под ней протерла, положила ровно в таком состоянии, как оно было. Потому что я вот знаю, что это какие-то бумажки, то есть мне может показаться, что это макулатура, да.
<chuckles> Так. Мгм. Здорово. <chuckles> <chuckles> Мгм. Отлично, да. <chuckles> М. <chuckles> Мгм. Так. Мгм. Да? Мгм. Мгм.
А на самом деле там была какая-то, где-то в уголке, какая-то важная пометка, важная заметка, что-то в этом роде, да. Мгм.
Записочка. Мгм. Да, телефон записанный, да. Но э это правда. Ну, а хорошо. А почему тогда вот, э А он, э, пылесосит свой с стол? <giggles> Или нет?
Да. Да. Ну вот, когда оно прям перед ним рассыпается, разливается- пылесосит. Но у него такая вот, э, черта есть, и на самом деле я среди знакомых очень много такое вижу, когда он ну вот действительно искренне не считает, что это грязно.
Да. М. Да? А, так. Ну, э Мгм.
Не то, что там, знаешь, ну, Боже мой, ну, валяется там что-то, ну какая разница, ну или нет. Он искренне не считает, что вот эта там какая-то крошка- это уже грязно. То есть, э, как-то вот так.
<chuckles> М. Да.
Ну, и в принципе н
Ну, получается разное, возможно, понятие, да, чистоты, да, и порядка. И вы как-то пытаетесь это со сочетать вот в совместном проживании, да?
Мгм. Да, да. То есть я пытаюсь в этом находить плюсы, потому что вот, э, с одной стороны, мне там хочется, чтобы где-то что-то было аккуратнее. То есть там, допустим, на кухне я там может быть немножечко чаще убираю, потому что он там где-то какую-то чашку оставил, всё остальное. С другой стороны, когда, например, ам, мы съезжались в 1 квартиру и естественно, я, там я допустим, туда приехала со своим барахлом, со своими коробками, а. С другой стороны, вот это его качество помогло ему вообще не обращать внимания, вообще как бы не раздражаться от того, что там какое-то количество времени эти коробки стояли посреди квартиры, пока их там постепенно разбирала и распихивала, да.
Мгм, совместить. Мгм. Так. Мгм. Да. Ага. Да. Мгм. Мгм. А ты, а у тебе, ну, просто напрягали, наверно, да, эти коробки, и, э, тебе нужен был больше уют, да?
То есть, з

Тут на самом в плане еды, э, можем договориться, а, если у нас там есть свободное время, у нас мы там можем вместе там заехать в магазин, выбрать, что нам там хочется из еды, и там, возможно даже что-то там немного совместно приготовить. В плане стирки, а, в принципе, он бы не против был там что-то стирать, если уж сильно надо. Но тут, опять-таки, у меня там есть, э, категории то есть пока у него там были, просто там 10 ра одинаковых футболок <laughs>
Мгм. Так. Мгм. Да. <chuckles> Да. Мгм.
<laughs> и всё это, всё такая вот эта вот мужская одежда, которую всё равно, чем стирать, да. Когда там добавила что-то мое, то есть у меня там как бы система, я что-то стираю, там какие-нибудь футболки, рубашки, которые 1 день одевались, я там стираю, допустим, на более щадящем режиме, чтоб их освежить. Соответственно, там какое-нибудь полотенце, постельное белье- всё это я, конечно, стираю там на горячем режиме, на на вот этом всём. То есть какая-то такая система у меня есть. И опять-таки, я ж говорю, я у как-то уже было, что я вытаскивала кружевные вещи и чтобы переложить их в сумочку для деликатных вещей, и еле успела до того, как машинку запустили, поэтому Тут я, наоборот, наверно, не хочу, чтобы он это трогал, чтобы вот не было потом таких ситуаций.
Мгм. Ага. Мгм. Да. Мгм. Хорошо. Здорово. <chuckles> Мм. Мгм. <laughs> Да. Но это М-да. Ну, здорово, что з завершилась эта ситуация всё-таки благополучно, да. Ведь ты спасала, в общем-то, нижнее белье. Да, отлично. Ну, а скажи, пожалуйста, а вот в плане тишины, может быть, ка вот, если кому-то нужно вот личное пространство, может быть, нужна тишина, чтоб посидеть, да. В или, наоборот, вы как-то ведете себя тихо, да, в квартире или, ну, вот как обычно договариваетесь вот о таком моменте?
Мгм. В общем-то да. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. С этом, на самом деле, нет проблем договориться. То есть, э, это мы оба понимаем, что если действительно нужно, то нужно. Бывает еще, что там ну то есть это личное время, может быть там просто в тишине там чашечку чая посидеть выпить или, например, там просьбы по типу: "Знаешь, у меня что-то там сегодня вечером голова болит, если там будешь включать телевизор, пожалуйста, не слишком громко." Это абсолютно нормально, адекватно воспринимается, а, с обеих сторон. Но именно вот тут ключевое, что нужно именно договариваться. То есть спокойно говорить и спокойно объяснять. Потому что я же знаю, что бывают ситуации, когда человек просто молчит, просто молча раздражается, внутри там кипит, а потом всё это выливается каким-то чуть ли не ссорой на другого человека, который вообще ни сном ни духом, что у тебя там: голова болит, звуки мешают, что происходит?
Мгм. Так. Мгм. Так. Мгм. Мгм. <laughs> Да. Да-да. Рад Конечно. <chuckles> Так. Здорово. Ну, то есть у вас получается договариваться, да, о таких моментах и, в общем-то, э, всё в порядке? Нет там каких-то недоговорённостей, да? Мгм, мгм.
В этом в этом плане да-да. То есть, э, име это именно там, допустим, физическое и личное пространство. А, другой, так сказать, уровень, ещё 1- это вот, допустим, личное пространство в плане вот такого эмоционального, морального пространства, я бы сказала.
Да. Мгм.